うんうんうんうん。
あとね、介護の世界でも、もうほんとに外国人なしではやっていけないみたいですからね、今は。介護とか、病院でね。うん、はい。うんうん。だからやっぱ
はい。 へえ。ええ。はいはいはい。 そうですよね。ただ、人がもう、人権なんかこう、人手不足なんですかね、その、日本人
うん。 うん、そうそう、人手不足です。確実に、人手不足です。
うーん。
うん、だって少子化でね、あんまり子供が生まれてないじゃないですか。もう、う、子供産んでも、1人とかってうちが多いし。うーん。だからね、ま、どんどん減っています。<chuckles> 贅沢品、なるほどね、うーん。うーん、贅沢品ね、確かに。うんうん。うんうんうん。うん、ま、それだって、子供産む産んで食べさせるだけじゃなくて、教育をするのにお金がすごくかかっちゃうから。だから、ま、贅沢品って言ってるんでしょうけどね。だって、ほんとに、ほったらかしにするわけにいかないし、まともな教育を受けさせようと思ったら、アメリカなんて大学まで行かしたら、ものすごくお金がかかるじゃないですか。ねえ、うん。
確かに。子供は贅沢品だって言われてたりしま ね。贅沢テレビ、なんかニュースで聞いてびっくりしたんですけど。 子供は贅沢品だって言っている人がいて、ええ！みたい そう。 うーん。だから、な そう。 うん。 ほんとです、大変なお金にそう、確かに。うん、日本でも、20歳に子供が20歳になるまでにかかるお金は、2000万とかって、昔は言われてたけど、今はたぶん、もっとしますよね。
やれ、うん。 うん。うーん。うん。うんうん。もっとかかるでしょうね、きっとね。もっとかかる。アメリカなんか、その、3倍、4倍じゃないですか？
うん。うん。 多分、学費がすごい、やっぱ、教育費がすごい高いので、いい学校に行こうと思ったら、多分、た大変な値段になるのかなと思いまはい。
ああ、すごいですよね。うーん、ほんとにね。うん、ですよね。だったから、日本人が、その、アメリカの大学に留学する場合だって、やっぱり学費だけで、年間600万とかじゃないですか、きっと。もっとかな。
もっとかな、行く場所によっては、もう、もしかしたらもうちょっとかかるかもしれないですね。うん。うん。
うんうん。ねえ。かかりますよね、ほんとにね。うん、だか、よっぽど、かお金持ちの、およ、親でないとそんな学費払えないしね。
そう。ほんとになんか、アメリカって結構自由の国だってね、もちろん言われますけど、やっぱ、そ、いい、がい学校に行くにはやっぱりお金がないと入れないんだなってゆうのは。
ええ。うん。うん。 うん、ふん。 うーん。そうですね、アイビーリーグの、だ大学なんか行こうと思ったらね、大変ですよね、ほんとにね。うん。まあ、だけど、ほんとに、日本のね、文化、消えつつあるんで、凄く私もね、危機感持ってます。なんかだから、刀鍛冶とかね、あの、それがね、今、包丁作りに活かされて、で、包丁はもちろんね、海外でも凄く評価されててね、それで、あの、築地の、あの、ね、あの、築地の、行ったりすると、包丁店包丁の専門店なんかあるんですけどもね、だけど、それさえもどんどん減ってきてるんですって包丁を売るお店が減ってきてるんですって。作るところとか、売るお店が減ってきてるんでそうなんですよ。うーん。だ、ま、それは包丁に限らないし、他にもね、もちろん文化で、ま、生け花とかお花とか、歌舞伎とかそうゆのは結構、家元制度だから、結構ね、継ぐ人がいると思うんですけど、それ以外の、例えばね、浮世絵の木版画とか。そうそう。そうゆうの後継者いないみたいですよ。
む。そ、アイビーリーグの大学に行った子の うん。 はい。 うーん。 はいはい。 はい。 はい。 へえ。 へえ。 ええ、うん。うん。 はいはい。 うんうん。 浮世絵、はい。

わあ、素敵ですね。
春日部なんですけどもね。だか、そこのね、藤まつりっていうのがあるし、あと夏祭りもありますよね、夏まつ神輿を担いで練り歩く、そういうのお祭りもあります。そういうのやっぱ、続いて欲しいですよね。
はい。 はい。 あ、いいですね。 へえ、夏に神輿を担ぐんですね。私の地域はなんか秋にね、よくお神輿を担いでたので。やっぱ地域によって違うんですね。
うん。はい。 うううんうん。はい。 うん、そうですよね、地域によって違いますよね。で、全国各地で色んなお祭りがあるし、それも文化ですよね日本の文化。ね、あと、あの、はええ、花火とかね。
うん。 はい。 うん、うん、うん。 花火とかいいですよね、その、四季を感じるし。はい、お祭りをうん。
うーん、あ、はい。はい。あとねうん。うん。はい。どうぞ、すいませんね。あの、錦鯉とか錦鯉とか、金魚とか、そんなのも日本の文化でしょ、きっと。うん。はい。
あ、どうぞ。 あ、いえいえ、うん。 あ、いいですね。うん。うんうんうん。そうですね。